Ừm, chắc là vui nhất là lúc đi chơi rồi, vui nhất chắc đó là đi biển này, hay là đi vào bên Philippines nha. Thì cái trung tâm thương mại của họ rất là to luôn ấy. Kiểu, mình cũng khá ngạc nhiên là tại vì không biết vì sao á, kiểu, ừm, thực ra người dân bên đó họ không quá là giàu đâu, nhưng mà họ trung tâm thương mại của họ to đùng ấy, rất là nhiều trung tâm thương mại to, và nó phải to phải gấp ph 4-5 lần cái trung tâm thương mại bình thường ở nhà mình luôn ấy. Là đi, kiểu, bên trong trung tâm thương mại nha, còn họ ph có cho thuê cả s kiểu scooter ấy, xe điện để đi, ờ, kiểu quá rộng không đi bộ được.
À. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm. Uầy! <laughs> Thế cơ á? Trời ơi! Ờ, nếu mà cậu đi 2 tháng, tận 2 tháng như thế thì chắc là cũng gặp rất là nhiều người rồi, đúng không?
Ờ. Ừ, nó rất là to. Ừm. À, mình gặp rất là nhiều người đến từ nhiều quốc gia luôn á, không phải là ở mỗi Philippines đâu.
Ừm, thế thì ừm, ừm, ừm. Thế thế, ừm, cậu có gặp ai mà, kiểu, đúng gu của cậu không?
Ừm, đúng rồi, đúng gu á, thì chắc là mấy oppa Hàn Quốc. <laughs>
<laughs> Ừ. <laughs> Trời ơi! Dường như hình như ai cũng mê mê oppa hay sao ấy. <chuckles>
<chuckles> Đúng rồi, <laughs> kiểu, bên đấy á, các anh Hàn Quốc rất là đẹp trai, kiểu, không phải một mình mình đâu mà nhiều bạn thích lắm.
Ừm. Ừm, ừ, tớ cũng nghĩ thế, mà mấy, ơ, kiểu, mấy anh oppa ấy, kiểu, à, da trắng các thứ này.
Ờ, xong rồi cao này, xong rồi thơm, xong rồi là cao ráo, trắng trẻo. <laughs>
Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ờ, đấy, nói chung cũng cũng, ấy. Thế, kiểu, ờ, chuyến đi đấy thì cậu có mang nhiều hành lý không?
Ừm, mang nhiều đấy. <laughs> Thì mình mang chắc, kiểu, phải, ừm, 2 cái vali, 1 cái vali gần ba chục à, 30 cân, 1 cái vali là xách tay là cũng phải 10 cân đấy. Mình mang thực ra bạn biết mình mang chủ yếu là gì không? Là chủ yếu là mì tôm, súp, phở Việt Nam, <laughs> tại vì sang đó mình sợ là không hợp đồ ăn ấy. Thật ra là ngày đầu mình không hợp thật nha, kiểu, không không gọi là không hợp là không ăn được, mà là không hợp là mình ăn mình bị đau bụng ấy, mình ăn mình bị đau bụng với cả mình bị, kiểu, nôn á. Tại vì không biết là có thể là đi đi dài quãng đường dài bị mệt hay là sao á, hoặc là mình bị, kiểu, không quen đồ ăn, nên là mình, kiểu, bị, à, ngộ độc, thế là, kiểu, có cơ thể tới mấy ngày đầu á, kiểu, mình bị đau bụng mà đau bụng mất nguyên 1 tuần đầu ấy.
Chắc là 2 tháng thì cũng phải ờ. <laughs> Ồ! Ừm. <laughs> À. Ừm. Ừ. À! Ồ!